อา คุณมีเทคนิคขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่คุ้นเคยยังไงบ้างเหรอคะ?
โอ้โฮ เรียกได้ว่าการขอความช่วยเหลือเลยเนาะจาก-จากคนที่เราไม่รู้จัก หรือแบบไม่ ไม่คุ้นเคยอะ เรื่องเนี้ยมันอาศัยทั้งแบบความกล้า ความสัมพันธ์ แล้วก็การสื่อสารเลยนะครับเนาะ เออ ต้อง ต้อง
อา ใช่ เออ โอ้โฮ ฟังดูแล้วเนี่ย ก็ต้อง ช ใช้หลายทักษะเลยก็ว่าได้เนาะ
ถูกต้องครับผม เออ ต้อง ต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่า เอาจริง ๆ ส่วนตัว ตัวผมเนี่ย ก็เคยเป็นคนหนึ่งครับ เหมือนกับคนทั่วไปแหละ ที่ก็คือเคยกลัวมาก ๆ เลยนะที่เวลาที่จะ จะ จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่เราอาจจะไม่ได้ ร รู้จักมาก่อนนะครับ เออ
อา ค่ะ อ๋อ อืม อืม อา สักนิดนะคะ อยากแทรก <chuckles> อยากรู้ว่าไอ้ความกลัวนั้นน่ะ เพราะว่าเราอะเคยมีแบบประสบการณ์ไม่ดี หรือว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยลอง เราก็เลยแบบ อา กลัวไปก่อน?
ได้ครับ อา อืม เออ ผนวกกันครับทั้งคู่ เราอาจจะมีประสบการณ์ที่แบบเราเคยไป ไปขอ แล้วเราถูกปฏิเสธมา หรือมันเลยกลับกกลายเป็นว่าในครั้งต่อไปอะ ถ้า ถ้า ถ้าเราไปขอ ขอความช่วยเหลือเนาะ เขาอาจจะมองว่า ว่า ว่าแบบเขาอะกำลังยุ่งอยู่ หรือแบบเรา เรา เราอาจจะเป็นความรู้สึกที่ ที่ด้อยค่าตัวเองว่าแบบ เออ ไปกลัวเราถูกดู ดูเป็นคนที่น่าสงสาร อย่างเงี้ยครับ ในบางครั้ง เออ มันก็จะมีเหตุการณ์ครับผมอยู่ อยู่ อยู่สักเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
โอ้ โอ้โฮ อืม อืม ไปขัดเขา อืม โอ้โฮ โอ้ ยังไงอะคะ? อืม อยากฟังเลย
ตอนนั้นจำได้ครับ ต้องย้อนกลับไป ค่อนข้างไกลเหมือนกัน ตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยครับ ตอนนั้นเป็นปี 1 คือด้วยบริบทเนาะ เราเป็นน้องปี 1 ที่เข้ามา เพิ่งได้เรียนในมหาวิทยาลัย อย่างเงี้ยครับ แล้วมันมีสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าต้องไปถามกับรุ่นพี่นะครับ เรื่อง เรื่องงานที่จะต้องส่งงาน แล้วแบบ โอ้โฮ ตอนนั้นมันด้วยความที่เราเป็นเด็กปี 1 เนาะ แล้วเราก็แบบ <tsk> จะต้อง จะต้องเดินไปถามนะว่าแบบ ส เออ เสียงในหัวตอนนั้นน่ะ ใน ใน ในปัจจุบัน เขาใช้เสียงในหัวเนาะ มันคือเราแบบ อุ๊ย ไม่ ไม่กล้าเลย แบบว่า เอ๊ย "ถ้าเข้าไปถามปุ๊บ บ แล้วพี่ ข พี่เขาจะรำคาญไหมเนี่ย? หรือเกิดอะไรขึ้น?" อย่างเงี้ยครับ มันเป็นความ ความกลัวเลยดีกว่า ที่ทำให้เราอะไม่กล้าที่จะเดินไปถาม อืม
อืม โอ้ อา อ๋อ ค่ะ อืม คุยกับพี่อะ อืม อืม ๆ ๆ ๆ เสียงในหัว อา ใช่ ๆ ๆ อืม ๆ อืม